Bir markanın he eee Evet bir markanın yani öyle şey değil ama hani kavga edip boks değil de işte, eee, bir marka var FitBoxing diye, eee, orada gittiğin zaman işte şeyler var, ııı, ne deniyor onlara, tu tulum, şeylere vuruyorsun yani kum torbası gibi Evet, evet, antrenman yapıyorsun. İşte söylüyor, sa ııı, anlatıyor yani böyle bir rutini var, eee, seviyeleri var, işte 1. seviyede diyor ki, "3 sağ el, 1 sol, 1 bacak, işte 2 sağ alt vur, üst vur," falan gibi ve sen, eee, torbaya ne kadar, eee, güçlü vurursan orada şeyleri var, sensörleri var, sana şey veriyor, puan veriyor ve, eee, bu gidip kendi kendine yapmıyorsun.
Spor salonunda eğitim almak istiyorsun anladığım kadarıyla. Hı hı. Kum torbalarınla pratik yapmak, antrenman yapmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Hı hı. Hı hı. A! Çok ilginç. Aslında bu seni biraz da motive eden de bir şey galiba.
Kesinlikle. Şimdi kendi kendine yapmıyorsun diyelim ki 20 kişilik bir salon. Herkes kendi, eee, şeyine vuruyor, o eee, kum torbasına vuruyor. Aynen ve ekranda herkesin isimleri, vurdukları şey, <chuckles> kaç puan aldıkları Evet, evet ve ders gibi bu bir hoca var orada. Yani kendi kendine yapmadığın için çok da eğlenceli. Müzik var. Eee, bir 10 dakika esneme hareketleri var vs.
Hı hı. Kum torbasına. Puan tablosu çıkıyor karşınıza, öyle mi? Anladım. Bu o zaman Fitbox adı altında başka çeşit bir spor mu yoksa sadece, eee, boks eğitimi veren bir yerin de bir yandan da böyle uyguladığı bir uygulama mı var?
Yo, yo. Eee, aslında kardiyo yaptırıyor sana yani bir, iii, şeyini yükseltmek için.
Bu, bir grup s etkinliği olarak mı geçiyor?
Yo, emm, neredeyse her mahallede olan bir, iii, bir marka. Eee, mesela işte, "Spor yapmak istiyorum," dediğinde ya işte, eee, spor salonuna yazılabilirsin ya da işte boks salonlarına yazılabilirsin. Orada maksat zıplamak, işte vurmak, eee, şey, kum torbasına.
Hı hı. Hı hı. O zaman bireysel olarak yaptığın bir şey değil anladığım kadarıyla. Hep grup olarak yapıyorsunuz.
Yani bireysel bireysel yapıyorsun. Hani belki bir kimse gelmeyebilir o gün. Herkes z şey yapıyor, yarın için mesela hangi gün he, bu arada şey yapıyorsun, kendin belirliyorsun, eee, gününü, mesela yarın bakıyorsun, müsaitlik var mı diye, "Saat sabah 08.00'de gideceğim," diyorsun. Her gün her gün, her saat başı şey var, ders var. Bir tanesini sana uygun olan bir, iii, saatte ders alabiliyorsun ya da gittin başka bir şehirdesin. Aynı boks kulübünün yine o şehirde de, e, yerleri var. İstediğin yerde gidebiliyorsun Evet, evet.
Hımm, anladım. Hı hı. A! Çok ilginç ya. Daha sürdürülebilir olması açısından. Peki, anladığım kadarıyla o zaman birkaç defa denedin ve hoşuna gitti.